بُص، أ أ أول حاجة أعملها لمّا الضغط يزيد عليّا، إن أنا آآ آخُد أطراف المشكلة كُلّها وأروح مكتبي وأقفل عليّا نُص ساعة، أدرس الموقف كويس جدًا وأعرف تفاصيله وأعرف إيه اللي حصل فيه بالضبط، سواء كانت مشكلة فَنيّة، مشكلة إدارية آآ مشكلة مشكلة مع الأفراد، العُمّال وكده، فلازم أدرس الأول الموقف كويس جدًا ولازم لو في حد هيتسمع له لازم أسمع منّه وأعرف إيه اللي حصل بالضب
إمم. حلو. إمم. حلو أوي. إمم. بتسمع ج بتسمع كل الأطراف، يعني ما بتحبّش تحكُم من طرف واحد.
أكيد طبعًا، أكيد طبعًا. لازم لو حصلت مشكلة من حد ييجوا لي كل الأطراف تتكلّم معايا. آآ لو في مشكلة في حاجة فنيّة لازم أعرف ال ال الميكانيكي بتاع الأجهزة، بتاع الكهربا حَل إزاي، عمل إيه، وقف إزاي، فاهمني إزاي؟ لازم آخُد الموقف كُلّه بكل محتوياته وآخُد كل الدايرة من برّه، أعمل analysis
جميل إمم. بتعمل بتعمل نَفْس الكلام ده مع الضغط العادي والّا ده أنت بتستخدمه لمّا بتحِس إن الموضوع بقى فاض بيك والّا أنت عمومًا لمّا بيبقى في ضغْط عليك أو مشكلة، بتحلّها بنَفْس الطريقة دي؟
بُص، الضغط العادي أنت اتعوّدت عليه خلاص ممكن تحِلّه وأنت واقف في 3 دقايق. لكن الموضوع دوَّة لمّا باقول لك هيبقي الموضوع كبير مأثّر عليك مثلًا في يوم، في إنتاج كتير، في حاجة كتيرة، في أى مشكلة عملية، آه ل م لأ مش جِبت أخري، الموضوع محتاج دراسة. يعني الم الموضوع محتاج شوية تحليل وشوية وقت كده عشان تتأنّى وتاخُد قرار، لإن أنت لو أخدت قرار في مشكلة كبيرة وأنت واقف في 3، 4 دقايق، ممكن القرار ده ما يبقاش مُنصِف لحد، ممكن يكون ظالم، ممكن يعطّل ويعمل مشاكل أكتر، فأنت لازم تفكّر. الضغط الزيادة عليّا، لازم أقعد له شوية ولازم أفكّر له حبّة وأعرف أطلع منّه إزاي.
إمم. جِبت آخرك يعني. إمم. آه فهمتك كده. صحيح. نعم صحيح. آه.

وعلى حسب الموقف تقدر طفّي عليه، جميل أوي. طيب مثلًا لو في حد في ال في الشغل عندك، الشخص دَوّة مضغوط وهو شخص جديد ما بيعملش بقى الحاجات اللي أنت بتعملها دي كلّها، آآ، والشخص ده مضغوط أوي وجِه بقى يطلب منّك مساعدة، وحس كده إنه هو جايب آخره من الشُغلانة والضغط دايس عليه بشكل كبير جدًا، وبحكم بقى إن أنت مديرك وعندك خبرة، آآ، بتستهيف الموقِف ده والّا بتاخده على مَحمل الجد، بناءً إن أنت مضغوط في الوقت ده؟
إمم. إمم. لا، لا، لا، لا، بالع بالعكس، بالعكس، هاقول لك حاجة، لو هو إنسان أنا كنت متابعه وحاطّه في الكادر مثلًا لمدة شهرين 3 وشُفت إن هو كويس جدًا، وفعلًا اتضغط عليه لدرجة إن هو خلاص جاب أخره، لازم يطلع يومين 3 أجازة برّا عشان ما اخسرهوش، ده ده كده عضو كويس أنا ما شُفتش منُّه حاجة في الشُغل لمدة شهرين 3 بدون مشاكل، فيطلع يفصل يوم يومين 3 أجازة، وبعد كده يرجع لي تاني. هيرجع نظيف وفاضي ورايق وزي الفل، يبدأ يتشحن تاني كمان 3 شهور، هنا بقى تبدأ الخبرة، يبدأ يكتسب الخبرة، يبدأ ياخد الخبرة.
آه. حلو. آه. صحيح. إمم. وحصل معاك حاجة زي كده في الشُغل وطبّقتها بشكل عملي ولقيت إن الناس
أوه، أوه! كتير، كتير، تخيل 30 سَنة مثلًا شغّال في الشُغل دَوّة، مثلًا بدأت فيه آآ، مثلًا م مُشرف وردية، وأصبحت فيه مدير مثلًا ل لكام قِسم، فبدأ النظام عندي يبقى فيه حاجات كتير أوه، أوه، أوه !مش عايز أقول لك بقى.
والله! ما شاء الله. قابلت بقى دوُل بكتير.
حاجات كتير.
يعني قب قابلت مثلًا يعني ناس لقيت منهم نسبة قدّ إيه كانت بتستجيب منّك وكانت فعلًا بتتعلم، وكام كانوا بيشوفوا إن الكلام بتاع الضغط ده ما لوش لازمة مثلًا وكبّر دماغي، وآخُد الشُغلانة غصب عنّي وخلاص؟
بُص أنا ع عم لأ، ما أ لأ، ما ما أنا ما باحبش حد يشتغل غصب عنّه على فكرة، إذا كانش هو يقعُد في الشُغل وحَابُّه وير يقدر يدّي فيه ب بأريحية كده وهدوء، أهلًا وسهلًا بيه، إذا كان هييجي الشُغل مضغوط وقرفان وجاي يقضّي ساعات عمل ويعدّي الوقت وخلاص، لأ أنا ما ينفعش معايا الكلام ده، sorry يعني.
إمم. والله. يعني أنت أصلًا بتبقى مركّز أوي في قصة إن معلش أنا عايز كُلّ اللي عندي في الشركة أو اللي عندي في الشُغل وأنا مسؤول عنهم، لأ كلّهم لازم يبقوا مرتاحين، بتسعى إن أنت أصلًا تدوّر على راحة الناس عشان يبقوا مشتغلين بنِفْس.
أكيد طبعًا، أكيد طبعًا، أ أنت مش أنت بتاخد الخطة بتاعتي، الخطة بتاعتي وبتنفذها لي، أنا كمان لازم اشوفك ولازم يبقى عيني عليك، أمّا تحسّ بالضغط أو بالتعب لازم اخلّيك تفصل شوية.
دي حاجة حلوة أوي. آه.

مضبوط، صحيح والله، طيب لو حصل مثلًا موقِف في الشغل كنت أنت مضغوط فيه آآ، وفي حد مثلًا من ال العملا أو الناس اللي شغّالين تحتك، جيه طلب مِنّك إن هو محتاج إجازة، محتاج راحة من الشغل، وأنت كنت في الفترة دي مضغوط جدًا في شغلك، ومحتاج إن أنت القوة العاملة تكون بأكملها يعني، فإزاي الشخص ده ممكن تقُول له لأ مثلًا ما ينفعش تأخد إجازة، والّا أنت أصلًا هتدّي له إجازة وهتأخد الشغل ده فوق دماغك أنت، هتعملها إزاي؟
إمم. إمم. تمام. شوف. لا، لا، لأ، آآ، بُص هاقول لك أنا، بُص آآ، كُلّنا بني آدمين وكُلّنا لينا ظروفنا الخاصة وكُلّنا لينا ال ال الحاجات اللي بره اللي إحنا مش قادرين عليها اللي بتبقى في حاجات فوق طاقتنا، يعني معلش ما تزعلش مِنّي واحد ييجي مثلًا يقول لي أصل أنا عندي فرح وعايز أروح، لأ ما تروحش الفرح الشغل أولى صح والّا لأ، مش الشغل ده اللي خلّاك تجيب البدلة اللي تروح بيها الفرح، والشغل ده اللي خلّاك تبعت ابنك والّا بنتك والّا مراتك بطقم جديد عشان تروح بيه الفرح، لأ الشغل أولى، خليك بقى في الشغل الفرح دوّة أخ
صحيح. إمم. <laughs> صحيح، مضبوط. صحيح، وجهة نظر. وجهة نظر. إمم، ده مو والّا أنت هترفض فيه تمامًا، إمم، آه حالًا.
مثلًا ام م مثلًا أنا باقُول لك مثلًا، آه طبعًا، طَب وا واحد بيقول لي واحد تاني بيكلم بيقُول لي زوجتي ب sorry يعني في في حالة وضع آه، اتفضل روّح عربية تطلع من الشركة تروّحه لحد مكان مستشفى أو زوجته أو آه، طبعًا أمال إيه ده آآ، إجباري في حاجات humanity في في إنسانيات كده أنت ما تعرفش تسيبها، لازم تتصرف فيها موقِف الأب، موقِف الأخ الكبير لأن لو كل حاجة خدتها بإن أنت رئيس الشغل وأنت المُدير أنت كده بقيت فاشل.
آه، صحيح. كمان. إمم، ات آه. وأنت المسؤول عن الناس دي، وهتسأل يعني بقى إن الناس دي أنت المفروض تدّي له، ما أدّيتش أو العكس.
أس أيوه، أيوه، طبعًا، طبعًا، طبعًا. ما هو ف ما هاقول لك حاجة ما أنت بييجي عليك وقت من الأوقات مثلًا بيبقى عندك target عايز تحققه أو عندك كميّة عايز تعملها محتاج ناس تقعد زيادة ساعتين 3 فأنت هتقُول له تعالَ اقعد س فبتقعد ساعتين 3 ولعلمك القطاع الخاص مش كل الن مش كل الشركات ب لمّا بتقعد ساعة وساعتين بيدّوهم فلوس، ممكن يقعد ساعتين 3 بدون مقابل.
آه. وبتطلب منهم وبي مضبوط. آه. كمان، يعني ممكن أصلًا يقعدوا الناس غصب عنهم، و وخلاص.
بدون مقابل يا سيّدي الفاضل، بدون مقابل ولكن هو استمراريته في الشغل أساسًا على على سبيل تضحيته، فاهم قصدي؟
يا ساتر! آه، فأنت بقى بتروح يعني وص بصراحة فأنت على كده بت بتحب إن أنت ما دام أنت بتاخد من الشخص ده حاجة، فلازم في المقابل برضه تدّي له حاجة لمّا هو يحتاجك، أنت محتاجه في وقت، هو محتاجك في وقت، جميل جدًا.
أكيد، أكيد، أكيد، طبعًا أكيد أكيد هي الدنيا الدنيا أخد وعطا ما فيش حد بياخد على طول وما فيش حد بيدّي على طول، إحنا كُلّنا كُلّنا ماشيين ب 1 زائد 1 يساوي 2 هنا في ظروف وهنا في ظروف، أنهي الأولى الpriority فين؟ أنت فاهمني إزاي؟ أولويّتك ف أيوه الله ينوّر عليك، هو ده بقى اللي أنت بتتكلم فيه الأولوية فين؟ هنا كويس آه، ماشي هنا كويس آه، ماشي.
آه. صحيح. إمم، أنت بتحط أولوية وبتقسم ال آه.

طَب حصَل معاك مثلًا موقِف بعينه كده والَّا كلّها آمم حاجات بتبقى من على الوِش كده؟
آه، لأ. بس موقِف بعينه يعني بيحصَل كلّ على فترات متباعدة جدًا وبيبقى بسبب قلّة خِبرة من حد من الناس اللي موجودين. آآ، فده لازم بتدرِسه شوية وبتتأنّى فيه عشان لو أنت ضحّيت بالفَرد أو الشخص اللي اتسبّب في المشكلة وقُلت هو السبب والموضوع بالنسبة له يالَّا مش عارف إيه الكلام الفاضي ده، أنا ما باحبش أعمل حاجة زي دي بصراحة لأن كلّ واحد دخَل شُغل
إمم. إمم. حلو. هي هتحس إنك هتسبّب مشكلة، هتزوّدها، إمم.
الله ينوّر عليك، حد دخَل شُغل أنت ملتزِم معاه بشُغله وهو ملتزِم بيعمل لكن قِلّة الخِبرة دي مش هتيجي إلا بالمشاكل، أنا دايمًا طُول عُمري أقول كده، ال الخبرة مش هتُكتسب إلّا لما يحصَل مشاكل، طول ما الدنيا قُدّامك كويسة وطول ما العمليّة ماشية كويس، أنت ما عندكش خِبرة، أنت فاهمني، مع أي حد ييجي بعد 5، 6 شهور في الشغل هيبقى ممتاز في شُغله طالما إن ما فيش مشاكل، المشكلة تجيب الخبرة. آه، أيوه هي اللي هتعلّم، هي اللي تخلّي اليوم يعدّي عشان تبقى عارف، أ أ
حلو جدًا. ده ممتاز. صحيح. واصلة كده. هي اللي هتعلّم ال الشخص اللي معاك. يعني لو في حد جديد مثلًا في الشغل، لو في حد جديد في الشغل كده دخل عليك تحب إن أنت تدعمه وتشوفه هو هيغلط في إيه عشان تزُقه لقدام وتعلمه، ما تحبش إن أنت الضغط يأثّر عليك إن أنت ترميه.
أكيد طبعًا، أكيد، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، مافيش الكلام ده آآ، بُصّ آآ، كُون حد جَه لك عشان يتعلّم أو عشان يشتغل فأنت لازم تمِد إيديك الإتنين عشان ترحّب بيه أولًا، ثانيًا تبدأ تدّي له خُلاصة المعلومات اللي أنت خدتها في حياتك علشان خاطر هو ي ي عشان هو يبقى بالنسبة لك آآ، دِرع، لأن الإنسان لما يتعلّم من إيدك حاجة أو يعرَف حاجة فده لو إنسان كويس ومحترَم وإذا طبيعة طيبة فهو يعرَف إن الجِميل بتاعك وأنت اللي فهِّمته وأنت اللي علّمته وأنت اللي خلّيته خَد الخِبرة فهتبُص هتلاقي ده أيوه فهتبُص تلاقى ده أنت ممكن تأتمنه على حاجات في الشغل.
إمم. إمم. حلو أوي. إمم. إمم. أنت مسؤول عنه كمان.